Oye, a ver, cuéntame, ¿tú cómo manejas, eh, pues, a los niños, o, a un comensal en general que reniega mucho al comer? No sé, que sea muy quisquilloso.
<laughs> Ay, si te contara, ¿verdad? Empezando por mi hijo. <laughs> Eh, sí, sí, sí, es complicadísimo. Mira, yo la verdad, eh, lo que has hemos hecho, porque lo hago conjuntamente con mi mamá. Entonces es primero preguntar, ¿no? O sea, si hacemos un menú semanal, por ejemplo, es, que como ¿qué se les antoja?, pero a veces no te ayudan a cubrir toda la semana. Eso es lo peor, ¿no? Entonces, en los días que hacen falta, si nos sentamos mi mamá y yo como a ver, vamos a ver que en la econo tiene, o sea, junto con el presupuesto. Entonces tiene que ver con el presupuesto, eh, cómo vamos a manejar la comida, y y buscar la opción del que es especial para comer ciertas comidas, y como en el mismo presupuesto para hacer como una pequeña variedad. Te voy a dar un ejemplo. A mi hijo no le gustan las tortas de papa. <chuckles> No, nada, o sea, 0 que ver. Entonces, lo que yo hago, si un día anterior hice arroz, por ejemplo, se hizo arroz, eh eh, guardamos arroz. De hecho, trato de hacer, de emparejarlo, ya sea, ya planearlo con tiempo para que me sobre el arroz del día anterior. ¿Qué hago con esta arroz? ¿Qué se hace con este arroz? Se hacen tortas de arroz en vez de tortas de papa para nada más una sección de la de la comida. Entonces ya utilizamos la misma sopa de ese día, más tortas de arroz, más tortas de papa, y ya no se movió tanto el presupuesto, ni tampoco lo que vamos a hacer de comer. Eso es más o menos. Y los niños, pues, siempre buscamos una opción divertida aparte, bueno, yo yo personalmente me siento mucho con ellos. <giggles> Eh, eh, hemos nos hemos entendido, creo, tengo un sobrinito unos sobrinitos que he cuidado desde muy pequeños, desde que nacieron, la más chiquita desde que nació, ya tiene 5 años, y es estar y irles enseñando. O sea, sabes que esos también se enseña desde que son pequeños. Entonces, es re ensen sí, dándose la oportunidad, platicando con ellos, obviamente insistiéndoles y buscando las maneras, porque cada niño es diferente, ¿no? Entonces, hay niños que te Sí, no, y aparte hay niños que les gusta la comida más entera, ¿no? Tan solo la forma, la presentación. Hay niños que no les gusta, ¿eh? Sí, si no les gusta, y si no les gusta, nada, puedes hacer lo que quieras, pararte de cabeza y no se lo van a comer. Entonces, uno como, ahora si que como adulto, te preocupas por su nutrición, ¿no? De que estén sanos, de que estén alimentados. Entonces, yo siempre en esa parte he sido muy preocupona. Entonces, eh, sí, con lo con mis así que con ellos he practicado, pobrecitos, pero bueno, también aprenden. Es las texturas. O sea, a veces hay niños que no les gusta que estén e el tipo Gerber, el que es molido. Hay niños, a lo mejor yo a mi hijo le daba, este, papilla, y me y era, o sea, papilla de la que yo hacía, <giggles> te esmerabas por hacer la papilla y la escupía. Entonces decía"Pero, ¿cómo?". Entonces, me preocupé.
<chuckles> Bueno, sí. <laughs> Ajá. Sí. Sí. Ujú. Claro. Sí. Ajá. ¡No! Ajá. Mm, muy bien. Ah, okey. Sí. Sí. Oh, que bien. Ajá. Mm. Uy. A comer, ¿no? Sí, unos reciben más, ¿no? <laughs> De figuritas. Sí. Sí, claro. <laughs> Ajá. Ah, sí. No, o sea, ese justo, ¿no le gustaba que fuera como aguadito?
Eh, la textura. Es que es como se hace como babosa, ya cuando mueles el arroz, el caldo, se hace babosa. Entonces, después descubrí buscándole, porque sí me preocupaba. ¿Estas de acuerdo? Aparte de que te hacía un relajo, te preocupabas, ¿no? Entonces me di cuenta que a él le gustaba la comida martajada, porque, pues, no tienen realmente dientes. O sea, no pueden masticar. Entonces, le gustaba martajada, ¿tú crees? Lo descubrí, obviamente tuve que regarla un par de veces por ahí, y descubrí que le gustaba la papilla, la misma cosa nada más que martajada. Entonces ya, una vez que ya le di al clavo.
Ujú. Sí. Ay. Claro. Sí. <laughs> Ajá. O sea, ¿como que como que aplastado nada más, o sea, no hecho así totalmente puré?
No, la licuadora, pero nada más como unos, como la salsa, ves que queda como pedacitos así, así le gustaba. Entonces, con los niños tienes que buscarles el lado divertido y que les agrade. Entonces, eh, de verdad, o, vamos a hablar de las espinacas. Eh, las espinacas son muy complicadas. Bueno, pues, como ya son niños, ya más o menos grandecitos, tenemos 3 niños al horario. Este, les puse esta de Popeye.
Ah. Sí. Sí, sí, sí, como con grumos. Sí. Uy, qué trabajo. <laughs> Ajá. Ah, pues mira, sí, ¿no? También <giggles>
Ya no. Popeye come las espinacas, y bien emocionados los 3. Sí, sí, sí. Obviamente también les bajé a la realidad, ¿no? O sea, si es una caricatura, si va a ser fuerte, pero tampoco en que es que levanto ya sabes, no falta y de: "Oye, ¿puedo levantar un barco?". Le digo: "No, no, tu no puedes", ¿no? Pero entonces, pero fue divertido para ellos ver a Popeye, y de ahí y de ahí se comen las espinacas, o sea, funcionó, exactamente. Luego el brócoli, otra verdura complicada. No, entonces eh, se las cocemos así como arbolitos que quedan como arbolitos, luego no, mira un arbolito. Entonces, una forma divertida en que tú les planteas la comida ellos como que lo relacionan de alguna forma más graciosa y se lo comen, ¿no? "¡Ay mira mis arbolitos!" Entonces ya están hasta jugando. A a veces hay que dejarlos jugar un poco con la comida es cuestión de también tener un poco de paciencia, ¿no?
Se hace fuerte. <giggles> <laughs> <chuckles> Sí, ¿no? Claro. Sí, de ahí lo relacionan. Sí. <laughs> Sí. Sí. <giggles> Sí, o sea, el punto es que no, pues, se desperdicie, ¿no? Es como de, bueno, si te lo vas a comer, está bien. <laughs> Un poquito, no importa.
Sí, sí se las comen, sí se las comen, fíjate, tengo uno a una sobrinita que guau. Ella sí, cuando era bebé, bueno, yo la cuidaba de bebecita, este, le pelaba yo los chicharos, fíjate. No sé hasta qué punto fue buena idea, o sea, imagínate pelando los chícharos. Bueno, pues, no vas a creer, ya tienes 5 años, y pela los chícharos. Y dije: "Ay creo que la malacostumbre ahí", pero se los come al final.
Mm. Ajá. No inventes. <chuckles> Ay, eso me suena no sé si te tocó ver alguna vez alguno que pelara las uvas. <giggles>
Sí. Sí, sí, de hecho yo también se las pelaba. Yo soy de esas, sí. <laughs> Sí, es que son por creencias, ideas, ya sabes, ya venimos de unas generaciones donde ahora resulta que era bueno y antes pensamos que era malo. Entonces, es algo así como de tradición. Entonces sí ella tiene 5 años y ya pues, ya obviamente ya come más come sola y y ahí la ves pelando los chícharos. Y yo digo: "Hija, ¿por qué los pel? Es que no me gusta la cascarita", y dije, ay, creo que soy culpable de eso, de que yo le quitaba la cascarita y ahora lo hace ella a los 5 años. Al final del día come verdura, ¿no? Porque a veces lo complicado de los niños es la verdura. A lo mejor todo lo que es botanas y eso ni les llamas, ya cuando abres, escuchan el ruido y ya vienen corriendo. <laughs> O sea, lo hacen ra rápido, la comida es su es su es su foco, ¿no? Y por ejemplo, conocer sus gustos, eh, más esta, eh, establecidos como niños es, eh, les damos, por ejemplo sí rotamos las carnes para ellos que les damos que el pescado, que el pollo, que la carne de res, que la carne puerco, este, vegetales. Eso sí, constantemente con ellos rotamos. Sí les rotamos para que no siempre sea lo mismo. Casi no manejamos embutidos, déjame este, casi casi es como de vez en cuando, pero todas las carnes las comen ellos este, obviamente, se las hemos hecho a su estilo, a su gusto, les agregamos fruta.
Ah, bueno. <laughs> No inventes. <chuckles> Sí. No inventes. <chuckles> <chuckles> Sí. Sí, ya. Ajá. Sí, todo variado. Ujú. Y y por ejemplo ¿No te ha tocado que se hayan obsesionado con una comida que hayan querido comerla todo el tiempo?
Sí, fíjate que, bueno, a mi nieto, eh, mi papá mi hijo es papá soltero. Entonces, hubo un tiempo que estuvo lejos de nosotros unos años. Cuando él regresa a nosotros después de ya tenía como, que te diré, él estaba en el kínder, habrá tenido unos 4 años de edad, que nosotros no lo habíamos visto por N razones. Él viene con una costumbre, no fue muy difícil ha sido muy difícil reeducar a mi nieto, ¿no? Porque, pues, viene con otras ideas. Entonces, él solo quería comer cereal, todo el día. Cereal, era nada más quería el cere y me acuerdo, el que ese de chocolate, el de bolita nada más. Quería comer, cenar y desayunar cereal, imagínate, o sea, no puedes comer eso todo el día, o sea, de hecho yo lo considero más un tipo golosina que una comida nutritiva al cien por ciento.
Ujú. Ah, okey. Ajá. Mm. Sí. Ajá. Claro. Ah, o <chuckles> Ah, el Nesquik, ¿no? Ah. <chuckles> No. Sí. Sí, no, a lo mucho, no sé, en la cena, un plato, y ya, ¿no? O, al desayuno.
O en el desayuno, y párale de y eso, y a veces le meto la fruta ahí de contrabando, no te creas, pero fue dificilísimo. En mi caso de mi nieto era muy, muy quisquilloso porque no, no, él me decía: "Es que yo no como jitomate, yo no como verduras, yo no como esto, yo como aquello". Fue un insistir, insistir, insistir porque, pues, yo me preocupaba porque él estaba muy delgadito, entonces, y aparte no quería comer absolutamente nada, nada. O sea, era un fue un luchar de años. Ahorita ya te puedo decir que de como ya tiene ahorita 7 años, va a cumplir 8 años, primero Dios. Ya él, ya ya está ya se hizo a nuestro forma, porque ya lo vemos todo el tiempo. Y ya lo podemos ayudar a mi hijo a cuidarlo, porque te digo que es papá soltero, trabaja y estudia. Entonces lo apoyamos las abuelitas, abuelita y bisabuelita para, ay, criar a los niños. Ya sabes que nosotras como abuelitas, es de: "Tiene que comer el niño", ¿no? O sea, "tiene que comer". Entonces es un luchar.
Sí. No inventes. Ujú. <chuckles> Sí. Sí, no. Y y sobre todo estando tan chico, pues, tiene que pensar uno, ¿no? En que, pues, está creciendo, o sea, son es una etapa muy importante.
Exacto, superimportante, entonces, si no cuidas esta etapa, ya después se, pues, ya no alcanza su estatura, eh, que deben de ser, ya no, este, obvio, tienen otros problemas por la desnutrición, porque también es de desnutrición de los pequeñitos, entonces, no te creas, digo, afortunadamente tengo un hermano que es médico, entonces ahí más o menos le va coacheando, este, para ver cómo trato a mi nieto, pero mira, ha aprendido a comer, le ha costado y tiene problemas con la carne, yo le veo como cara de que quiere ser vegetariano, <chuckles> y entonces le decía yo a mi hermano, pero ama los frijoles, entonces yo le dije a mi hermano: "¿Yo le puedo dar frijoles en vez de carne?", porque es un sufrimiento darle carne porque se le ha puesto de miles de maneras la carne de res, y le complican, entonces le digo a mi hermano: "¿Le puedo dar frijoles?", dice: "Sí es suficiente", ah entonces ya me tranquilicé porque le puedo subir un superplato de frijoles y se los devora, ¿no?, entonces si esto sustituye la carne pues ya me da un poco de tranquilidad, lo cual si le servimos frijoles en casa, es como parte de la comida de la semana, los frijoles, entonces, como él es buscando sus gustos, sus estilos, sus sabores, eh, porque a veces no quieren la leche, entonces le vas buscando que la fruta, que el atole, no sé, cuando son el momento en que ellos necesitan estos, exacto, hacerlo divertido en todos los sentidos para que ellos lo lo lo vayan este apreciando, es hablando con ellos porque los niños son muy inteligentes también si te sientas a platicar y no es que lo hag no es que le des un par de nalgadas, créeme que, dicen que por las malas no se consigue casi nada y es cierto.
Ujú. Sí. <laughs> Sí. Sí. Ujú. Sí. Sí, variaciones. Ujú. <laughs> Sí, no, o sea sí, no, hablando entienden, o sea, son niños, pero a fin de cuentas, pues, también son personas, entonces, obviamente, entienden si se les habla, eh, debidamente, ¿no?
Exacto, entonces yo he negociado con ellos, que cada quien tiene su carácter, tengo un sobrinito que es muy literal, o sea, le dices: "Este, esto es blanco y y aunque sea amarillo, él dice que sí es blanco", entonces, muy literal, entonces hay que tener cuidado cómo le hablan, <giggles> y luego me he sentado con él, le digo: "No, mira, mi amor, es que tienes que darle", antes e era mucho de echarle limón a todo, tú sabes que el limón es rico, pero matas el sabor, déjame decirte, matas el sabor. Entonces les he dicho a los niños, lo digo: "Miren, dense la oportunidad de probar la comida antes de echarle limón, ya si después de eso no los convence, échenle su limón y su chilito", porque eso es tradición, eh, en algunos de los niños, obviamente medido, no les dejo comer tanto, pero tú sabes que la gastritis está a todas las edades, y sí, se dan la oportunidad, y ya también hablan ya con si ya hablan como yo así de, ay, es que dice Claus, porque me dicen: "Claus", este, eh, dice que probemos, y así ya hasta ellos se transmiten. Hay otra frase de: "¿Cómo sabes que no te gusta si no te has dado la oportunidad de conocerlo?", ¿no?, entonces, ya después, así ellos también, hasta es gracioso y digo: "Ay no, debo fijarme en lo que les digo, porque lo replican", y sí le dicen a otros: "Oye, debes de probar el alimento antes de echarle cosas, porque tú no sabes si te va a gustar, no le has dado la oportunidad", y me da risa porque pues están pequeños de cómo sí te ponen atención, son muy inteligentes, la verdad.
<laughs> Ajá. Oh, yo. <laughs> Sí. <chuckles> Sí. Sí, así estoy yo, <laughs> por el limón. Mm. <laughs> Ya se lo saben. Ajá. <laughs> <laughs> Sí, mira, ya aprendieron. <laughs> Sí, pues sí, como dicen, son esponjitas también. <laughs>
Sí, sí, sí. No, y a los adultos, pues es este, pues mira, somos una familia muy consentidora. Mamá y yo somos muy consentidoras. Aún así buscamos el plan B, como te digo, en el caso de las tortas de papa de mi hijo. A hay otra cosa que no creo que es el más quisquilloso de los demás, todos gracias a Dios, no. E eh, creo que lo consentí de más, creo que ahí la regué yo. Déjame decirte, <laughs> en todo.
Ujú. <chuckles> Sí. Con el arroz. <chuckles> ¡No! <chuckles> Oye, y por ejemplo, ¿qué tal con la comida rápida? O sea ¿No no las han probado así, por ejemplo, este, eh, tu nieto que dices, que que le cuesta la carne o así, nunca le han dado algo, no sé, del McDonald's, por ejemplo?
Si, no se lo come. Fíjate que lo es bien curioso porque en la casa no quiere comer queso, por ejemplo. El queso que más llega a comer ahora es en un taquito dorado con quesito de ese de canasto y párale de contar. Pero, por ejemplo, los quesos supuestamente en otros guisos que llevan queso manchego, ese tipo de quesos, no se los come pero, ¿cómo ves que en la pizza sí? <laughs> Yo digo: "¿Es en serio? Pide una pizza de 4 quesos, o sea, hazme el favor, digo, ¿es en serio?" Ay, sin palabras. Sí, yo creo que eso está en su mentecita, fíjate. Eso de los quesos. <giggles>
¡No! Ajá. Ajá. Sí. No inventes, <chuckles> bueno, mira. <chuckles> Sí, tal vez lo consideraba como otro ti otro tipo de comida, ¿no? No no queso en sí. <giggles>
Ajá. Así es. No, entonces su papá, este, él cocina este, está estudiando para chef. Entonces, cada que puede, digo, tampoco puedes comer pizzas diarios, tienes que variar, porque si no, ahí viene otro tema, ¿no? O sea, ya no es nutrición diaria, ya viene el sobrepeso. Entonces, en ese sentido de los niños, fíjate que sí, constantemente estoy cuidando su, eh, yo lo se por estatura, no por edades, porque está muy alto. Entonces, a veces eh, la edad no no a veces no es relación con la estatura. Entonces, y al revés, no puede estar muy bajito y y tener la edad. Entonces, depende. Entonces, a ellos les damos por ahí me ves investigando, ¿no? Y si no le pregunto a mi hermano, ando investigando en las aplicacio yo soy mucho la verdad es que soy de YouTube y de Google. No no me sé otra cosa más tan práctica, no. entonces ahí ando buscando en Google l para la estatura cuánto deben de comer. Entonces, ahí me ves pesando su carne, pesando su comida, sus cereales, todo. Al menos en el tiempo que están conmigo. <chuckles> Sí, sí, me lo disfruto, la verdad, bastante.
Sí. Claro. <laughs> Ujú. Ah, okey. Sí, claro. Ujú. Ah, pero está muy bien, así te guías, ¿no? No, sí, e eres muy dedicada. <giggles> Si. Ay, pero está muy bien, y sobre todo, pues que haces lo posible para que, pues coman, porque, pues como dices, ¿no? Que él al principio no no quería comer nada aparte, pues, de del cereal, <chuckles> entonces, pues, buscar alternativas también es importante, ¿no? Algo que, pues, sabes que, pues, le puede gustar más que lo que no. Entonces, pues, sí es muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando son niños, el buscarle alternativas, estar pensando cómo hacer que se lo coma. Porque como adulto, pues, uno ya lo razona más y dices: "Bueno, no me gusta, pero me lo tengo que comer, ni modo". Pero los niños sí me imagino, ¿no? Que es más difícil convencerlos.
Sí, y ya Sí, pero hay. <laughs> Sí, no te también a los adultos, no te creas, ¿eh? <laughs> Yo creo que a veces es más complejo porque eso de niño, bueno está aprendiendo, pero el adulto ya aprendió, entonces desaprender a un mal comer está complicado, pero bueno. Es una labor que hacemos y pues bueno, como somos, eh, sí creo que ese esa cualidad o defecto, no sé cómo lo veas. Sí los apoyamos, sí los consentimos y digo, pues, al final somos la mamá y la abuelita. Qué te digo, ¿verdad? <laughs>
<laughs> Sí. <laughs> Uy, sí, también. <chuckles> <chuckles> Las consentidoras, pero está muy bien porque, pues, se disfruta, ¿no? También el el poder compartir ese tipo de cosas con ellos y, pues, ya tienen, eh, anécdota, para cuando estén más grandes, le dices: "Ay, mira, cuando te tenía que hacerte la la papilla de esa forma, porque si no, no te la comías".
Sí. <laughs> Sí se lo contamos, no te creas. <laughs> Ay, ha sido un gusto platicar contigo, que me escuches con tanta atención y y pues de verdad, mira, todos tenemos un lado un lado flaco en la comida, así que con que lo encuentres ya la hiciste, así de fácil.
<laughs> No. No, por el contrario. <giggles> Sí. <laughs> Mm, sí. Pero, pues, te agradezco mucho por contarme, pues, tus anécdotas y sobre todo, la experiencia que has tenido, eh, a lo lar con todas tu fa bue toda tu familia, ¿no? <chuckles> en esta cuestión de de darles de comer. Te agradezco mucho, lo pasé muy bien.
Así es, sí. Igual, cuídate.
<giggles> Hasta luego.